なるほどね。うん。
あの、ちょっと使ええないみたいな時間をつ作るっていうのを心がけて、まずやってみましたね。
はい。 うん。 そうなんですね。じゃあ、まず初めは、もうとりあえず触らない、見ないっていうように遠ざけて、ま、それだとちょっと厳しいなっていうことだったんで、そこからやっぱスクリーンタイムで、このだ時間は使わないっていう設定をされたっていうお話だったんですけど、その使わない時間はどれぐらいの長さだったんですか？
はいはい。 はいはい。 はいはい。 あ、でもそうですね、あの、基本的には、ま、必要な時、ま、1日中で必要な時と必要じゃない時ってやっぱりあるので、その、必要な時間ん時はあの、あ必要じゃない時は、もうほんとに、あの、朝起きる後の、その、午前中の時間帯はあんまり使わないので、あの、すあずあ、そうね、11時とかまでは、あの、制限かけて
はい。 うん、そうですね。 はい。 はい。うん。